إمم، فهمتِك، هُو مبدئيًا يعني حاجة جميلة إن هُو بيدعمك، هو وكمان زوجك مثلًا مش مسبب ضغط عليكِ أو كده، دي حاجة كويسة جدًا إن هُو بيدعمك. هُو ممكن بقي يعني مثلًا أهل زوجه أهل أهله أو كده اللي هُو أهل زوجِك، ما هوش عاوز مثلًا ي ي يقاطِعهم، يح يسبب معاهم مشاكل أو كده، فهُو بيقول لِك إيه، "سيبك منهم عادي." آآ، الكلام ده. لكن أنا عاوز أقول لِك بقى حاجة أنتِ ممكن إنّها تفرق معاكِ شوية في النقطة ديًا، آآ، يعني ناس كتير تمام؟ أنتِ لو جيتِ مثلًا تتكلمي معاهم ولقيتيهُم مثلًا بتتريقوا على ال ال الأصل بتاعِك أو الأرياف والكلام ده، الأغلب الناس أو العلماء أو معظم ال ال الظاهرين أو المعروفين أو المشهورين كانوا من الريف، أنتِ ممكن تتكلمي معاهم في حاجة زي كده، اللي أنتم بتتريقوا مثلًا عليهم دُولا، تقولي لهم تضربي لهم أمثلة، يعني مثلًا إيه آآ، في الكورة مثلًا محمد صلاح اللي هُو أشهر نجم دلوقتي في العالم كله من من قرية من الريف، تمام، إ قولي له مثلًا د ده ككورة مثلًا دوّة حاجة أهوّة ووصل والكلام ده إ إن ده مثال حي إن إن إن إن ده تقدم والكلام ده، نيجي مثلًا للعلم، معظم العلماء أصلًا من أصلهم من الريف، آآ، ده حاجة ت تدعو للفخر يعني، آه.
آه. آه، فاهماك. أنا مُتفقة معاك تمامًا، أنا مُقتنعة جدًا ومش شايفة أي غضاضة إن أنا أبقى عندي لكنة في كلامي والّا بالبس أ يعني مُحتشم شوية عنهم، والّا أي حاجة، أنا يعني دي طبيعتي. بس هُم المشكلة إن هُم مش ب مش بال بالتُّقل ده في الثقافة بقى وإنَّك تقعد معاهم وتقنعهم، آآ، الحتة دي مش بتاعتهم ي هُم عايزين حاجة سطحية كده، يعني واللي هو يعني "كمان هتعملي عن نَفسك عالمة علينا يعني وف وفاهمة أكتر مننا؟!" هُم عندهم آآ، طبقية باينة جدًا في سلوكهم، طريقة لبسُهم طريقة حتى آآ، تَريَقِتهُم على بعض الناس مش أنا بس يعني هُم ساعدات بيّتّريَقوا على ناس كتير. على مثلًا لو شُفت أيوه، لو شُف لو شُفنا في التليفزيون مثلًا برنامج وحد عمل حاجة، لأ، ده تلاقيه من كذا، يعني بيقولوا كلام مش لذيذ، المهم يعني هُم كل كلامهم في التَوجُّه ده. بس أنا للأسف آآ، أقنعت نفسي في الخطوبة إن هُم أنا ماليش دعوة بيهم، والمهم جوزي، بس مع اس الاحتكاك بقى الجامد والحقيقي بقى بعد الجواز، لأ، ليَّ دعوة للأسف بيهم وباشوفهم وبنتقابل وباتضايق.
أنا فاهمِك، أنا بح إمم. إمم، إمم. اهم. آه، آه. كمان! آه، يعني هو مش مسألة آه. إمم. إمم، فهمتِك، آه. إمم. فهمتِك إمم. إمم. إمم.